Ähm, mein schlimmstes Missgeschick unterwegs. Ja, also da war ich 'n Kind auf jeden Fall, ne? Da war ich noch 'n bisschen kleiner und, äh, da wollte ich mich tatsächlich mit so 'n paar Freunden, äh, treffen bei, äh bei 'nem, ähm, Einkaufsladen und ja, ich bin halt ich bin früher immer mit 'm Fahrrad gefahren und dann bin ich da so hingeradelt und
Mhm. <giggles>
dann auf dem Weg ich also, ich war tatsächlich so 'n Kind, ich habe nie die die Vorderbremse benutzt, ne, also nie diese diese Lenker da, quasi diese Dinger, die man drücken kann, aber ich habe immer die Hinter äh, Radbremse benutzt und das war ein Fehler auf jeden Fall, weil aufm Weg dahin ist mir nämlich meine Kette rausgesprungen und d an dem Tag habe ich dann gelernt, wenn die Kette rausspringt, dann funktioniert auch nicht mehr die Rücktrittbremse. Ähm.
Oh. Mhm.
Ja, ich wollte so richtig cool im letzten Moment abbremsen, weil ich wollte so richtig cool vor meinen Freunden sein, weil das war nicht mal das also, das waren nicht mal richtige Freunde von mir, das waren einfach so, von meiner Nachbarin, die 3, 4 Jahre älter war als ich oder 2, 3 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, de ihr Freundeskreis-mäßig. Also ich w ich war so ein Baby-mäßig und die waren so schon so Teenager und- keine Ahnung- ich hab mit denen gechillt irgendwie und deswegen wollte ich so richtig cool sein und wollte so im letzten Moment ab äh, so abbremsen. Ja, hat, äh, nicht funktioniert. Ich bin voll gegen 'n Einkaufswagen ge gel gedonnert, Alter, hab so 'n Salto in der Luft gemacht und bin am Boden aufgeklatscht.
Ja. Aua, also das klingt ja wirklich schmerzhaft. Wie hast du dich denn dabei gefühlt? <giggles>
<laughs> Ja, wie soll ich mich dabei gefühlt haben? Das war natürlich sehr peinlich und das hat natürlich auch auch unnormal wehgetan. <laughs>
<laughs> <laughs> Ja, okay. Ähm, das hab ich mir irgendwie schon gedacht, ich wollt's nur noch mal aus deinem Mund hören, weißt du? <giggles> Aber, ähm
<giggles> Ja, klar.
Erzähl doch mal wie hat so deine Freundin reagiert? Also, hat sie dir aufgeholfen oder hat sie dich dann ausgelacht?

Das ist echt cool. Okay, solange es dich nicht nervt, ist es natürlich 'ne gute Sache, ne?
<laughs> Ja. Ne, ne, ich liebe das. Das, äh, bringt halt al bringt einen immer zum Lachen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne. Also ich hoffe ihm ist es auch nicht immer peinlich, sondern er nimmt es auch mit Humor, ne?
Ja. Ja, ich denke schon. Also, hm, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal Momente gibt, wo es ihm vielleicht so 'n bisschen peinlich ist, aber er versucht das immer so 'n bisschen runterzuspielen, auch wenn wir so immer immer wenn wir irgendwo hinlaufen und er läuft aber komplett den falschen Weg, anstatt umzudrehen, er läuft einfach 'n kompletten Umweg, damit so Leute nicht denken, er hat sich verlaufen.
<laughs> Ja, okay, das, ja das klingt auf jeden Fall aber echt nach 'ner plausiblen Lösung, ne? Also, dann scheint's ihm ja auch noch. <chuckles> Scheint ja manchmal doch peinlich zu sein.
<laughs> <laughs> Ja, mehr oder weniger. Also, ich muss sagen Ja, ja, deswegen, also mir ist das echt egal, ob ich mich so verlaufe, ich drehe einfach wieder um, aber er ist so er muss immer so 'n bisschen auf nonchalant tun, und ich glaub, ihm ist das manchmal doch 'n bisschen unangenehm aber er versucht das immer so 'n bisschen runterzuspielen.
Ja, aber er kriegt's anscheinend gut hin, oder?
Na ja, für Außenstehende vielleicht, aber ich merke das trotzdem.
Ja, ne, also du darfst es ja merken bestimmt, weil du bist ja natürlich, ne, die, die das auch alles mitkriegt. Aber na ja, wie dem auch sei
Das stimmt, ja. <chuckles> Das stimmt, ja. Aber das ist auch das Gute, weil immer, wenn irgendwas passiert, ich weiß nicht, genau dann sind meine Augen gerade auf ihm, also es passiert nie irgendwas Peinliches oder so, wo er wo er dann so denkt: „Boah, hoffentlich hat sie das nicht gesehen.“ Ne, sobald er hochguckt, er sieht direkt meine Augen.